Ey, magandang gabi.
Hello po, magandang gabi.
Ayan, kamusta naman ang, ah, buong araw mo?
Um, pagod. <laughs> Pagod, pagod talag um, wala, eh, galing trabaho din kasi kaya medyo alam oh, nararamdaman mo na yung bugso ng maghapon, kaya ayun. Oo kaya, kailangan ko ng parang gusto ko ng ano, I mean, ihiga parang gusto ko na nga ri mong gusto ko na nga rin ibakasyon 'to, eh. Parang hindi pa nga nag-umpisa, yung taon namin sa pagtuturo parang gusto ko na ulit magbakasyon, ganun. Mm.
Bakit? Hmm. <chuckles> Niya, ha Ah, ganun ba? Ah, teacher ka?
Mm. <chuckles>
Ah, nice, oh galing, ah. Ba't parang nahihiya ka. Oo, dapat oo yung sagot mo proud ka dapat, 'di ba? Teacher ka, eh. Heh.
Mm. P eh, baguhan, eh, kapag baguhan medyo may hiya-hiya pang ganon, 'di ba? Kasi ayan tigna 'di pa man nag-uumpisa, nag ire-request na ako kaagad ng bakasyon. <laughs> Kapag na kapag baguhan ka sa trabaho, eh, ganun talaga. Oo, pagod ka na kaagad.
<chuckles> <chuckles> Okey lang yan. Hmm. Eh, passion mo naman ata ang pagtuturo, eh. Hmm.
Pero speaking ng bakasyon. Mm. Pero speaking of bakasyon na naalala ko lang din ang mga ayan, 'yong mga bakasyon din nung ako ay nag-aaral pa. Na, na maikwento ko lang sa'yo 'yong kapag bata kasi kami. Yung bakasyon na sa kalsada kasi yung bakasyon namin, eh. <chuckles> 'Di na ako lalayo. Yung mga ganun na bakasyon na lang yung larong larong kalye, parang ganon lang yung nagiging bakasyon namin. Yun yung parang, um, sa tingin ko nagiging nostalgic sa'kin kapag naalala ko na ayan, dahil nga 'pag maghapon, bigla kong maiisip na ang sarap bumalik sa pagkabata kasi parang yun lang nilo-look forward mo magbabakasyon ka lagi. Pero parang ngayon hindi na posible. May mga ganon akong naiisip minsan, eh.
Oo. Hmm. Ah.